ก็จริง ๆ แล้ว ถ้าเรารู้สึกว่าเหนื่อย ๆ ค่ะ เราจะชอบทำเมนูผัดกะเพรา เพราะว่าเมนูผัดกะเพราเนี่ยค่ะ อยู่กับเรามาทุกช่วง ช่วงชีวิตเลยก็ว่าได้ จะเป็นเมนูโปรด ๆ แรก ๆ ที่คุณแม่ทำให้เราทานแต่ก่อนเนาะ เริ่มจาก เม กะเพราเลยค่ะ เวลาที่เราได้กินผัดกะเพรา เราก็จะทำ จะทำให้เรานึกถึงบรรยากาศในครัวกับคุณแม่เนาะ อา จะทำให้เรา โอ้โฮ ก มีกำลังใจ ใจฟู แล้วก็มีรอยยิ้มได้ แล้วเวลาที่เรากินผัดกะเพราเนี่ยค่ะ คนแรกเลยที่เราจะนึกถึงก็คือคุณแม่นะ เพราะเขาเป็นคนสอนเราทำ นั่นแหละค่ะ อา ค่ะ
อ๋อ เออ ๆ ๆ เออ อา นึกถึงคุณแม่เนาะ เออ เออ น่ารักมากเลยค่ะ